Ah, sí. Y la y la traes en la cartera, en la bolsa, un relicario, ¿cómo cargas con ella?
Puesta. Sí, pues, eh, la tengo en mi cartera y y, pues, ahí hay veces que la veo, ¿no?, y y y pues, ya así no te sientes tan lejos, ¿no? <chuckles> de tu familia. Igual, a lo mejor, eh, no sé, diferentes fo fotos, ya ves que a veces dan como fotos infantiles, ¿no?, para ella, alguna una credencial, algo así, entonces esas fotos también. Tengo, por ejemplo, de mi hermano y así, ¿no? Entonces sí, eh, eso es algo que también me traje cuando recién me vine. Y bueno, pues, eh, no sé, te ayuda a que, pues, no no no no te sientas tan solo, ¿no? Y y, pues, viajes con algo de allá también, ¿no? Exacto.
Mm. <laughs> Claro. Oye, y, por ejemplo, el tema de la comida me sigue intrigando porque en algún momento se te acabó. <laughs> Entonces, <chuckles> mandaste a traer de nuevo, dijiste: "Yo tengo que regresar a México por más". ¿Qué pasó con la comida?
Ah, claro. <chuckles> No, pues, sí se acabó la comida. Y, ¿sabes qué? Le di a probar a amigos que conocí yo acá. Entonces, pues, a la próxima vez que que fui a México, pues, tuve que traerles también a ellos, ¿no? Entonces, a la otra
<chuckles> Uh, que padre. <laughs> Y pues, ya llevas una maleta de comida.
Sí, sí, la verdad. Eh, bueno, a veces que bueno, digo yo: "Me voy a ir sin tanta ropa porque me voy a traer la maleta llena de comida", y sí lo he hecho así, eh.
Ujú.
Sí me he traído que igual la machaca siempre, no debe faltar, eh, siempre la machaca. Es que es algo que que siempre uso, que lo uso mucho. Exacto, burritos
¿En serio? <laughs> Con huevito, y salsita, y tortillitas de harina.
O con frijoles y así, ¿no? Entonces, me saca mucho de apuro. Entonces, eh, es algo que es rápido de cocinar, entonces digo yo: "Me tengo que llevar esto porque sí me saca de apuros y lo uso mucho", ¿no? Ya que se me acaba, pues, ni modo, ya ya uso otra cosa. Pero sí, sí me gusta mucho y también, ¿sabes qué? El pan. El pan como de mujer que le dicen allá, está tan rico. Es como un pan como de, eh, de trigo con piloncillo adentro.
Mm. <laughs> ¿Cuál es ese?
No sé. O de harina y piloncillo o cajeta. Sí, la verdad está superrico, y pues, tomártelo con leche, así, superrico. Entonces, la verdad que que, bueno, pues, siempre me gusta traer aunque venga cargando con ellos, ¿eh? Porque <chuckles> sí batallo, porque es pesado todo eso, ¿no? Y, pues, sí tienes que traer una una maleta, ¿no? Porque de esas de 25 kilos que dicen, porque sí, te ocupa mucho espacio, la verdad, traer cosas.
Guau, qué qué qué qué rico y qué interesante sabor. <laughs> <laughs> Y otra pregunta, eh, ya para que finalicemos, eh, estas anécdotas tan divertidas de la migración, es que yo sigo pensando en la comida. <laughs> ¿Qué fue algo? Seguramente. ¿Qué fue algo que te hubiera gustado llevarte y que no te llevaste porque tal vez ya no cupo o porque tenía que seguir en México?
<chuckles> <chuckles> Tienes hambre. <chuckles>